<clears throat> Я бы хотел завладеть какими-то полезными привычками, которые бы мне помогали бы жить. Но в общем-то я такой человек, что у меня получается максимум продержаться может месяц, 2 в новой привычке. И я как бы, ну, начинаю как-то так, знаешь, втихаря ее откладывать, потом, попозже.
Понимаю.
И слетаю с нее. Так вот у меня, например, со спортом. Я очень много раз начинал ходить в спортзал. Я очень много раз поднимал вес, который я там тягаю, вот, но я совершенно не могу делать этого вот там на протяжении полугода, года и так далее. Ни разу такого не было у меня.
Да.
И, если честно, я уже устал от того, что я такой человек, потому что я хочу быть вот спортивным всегда. То есть, ну, на в протяжении года и многих лет хочу быть спортивным, но у меня не получается, и получается, что я время как будто даже зря трачу. То есть, я, э, ну, я походил, э, форму набрал, а потом начинаю возвращаться к тому, что я снова там начинаю жиреть, начинаю становиться ленивым, и это вот всегда со мной происходит. Вот если можешь, давай попробуем как-то придумать, как мне вот поменяться, как мне выработать долгие привычки, чтобы я мог делать их постоянно.
Понимаю. Да, на самом деле от это очень сложно сформировать, да, вот такие вот привычки, особенно когда, э, хочешь ото добиться, да. А вот они как-то ускользают. И у тебя сроки, и очень очень сложно становится сосредоточиться. Я тебя прекрасно понимаю, вот. То, что, знаешь, привычки не формируются с первого раза- это абсолютная норма. На самом деле это просто трудно удержать себя, э, в стабильной рутине, понимаешь? Это просто мозг, э, сопротивляется любому давлению, даже вот внутреннему.
Мгм. Ага.
И, м вот хотела у тебя уточнить, может, вот какие, э, в последний раз ты пытался сформировать, вот эти привычки? От когда? А можешь сказать?
Ну вот, э, ф месяц назад я пытался начать заниматься спортом в очередной раз. Я прозанимался примерно 2 недели, и сейчас 2 недели я уже не занимаюсь снова. И, как бы, меня это раздражает в себе, что я: начинаю, бросаю, начинаю, бросаю.
Понимаю. Да, это может быть очень трудно, и вот ощущение того, что хочется продолжить, а понимаешь, что, о сам организм, сам ты, нервная система истощилась и просто не вывозит. Но это, знаешь, это не значит, что ты какой-то ленивый, да, или слабый. Это значит, что ты человек, и твоя нервная система просто заботится о тебе, старается просто не пере не перегореть, понимаешь? Вот, э да.
Я понимаю, да, но в то же время я как бы хочу стать спортивным, ну, человеком. То есть мне нравится, как спорт влияет на мои мозги, мне нравится, как он влияет на концентрацию, то есть он мне помогает, он снимает с меня стресс, но вот несмотря на все эти полезные вот, да, эффекты, я всё равно умудряюсь как-то войти в состояние, где: "А я вот сегодня не пойду в спортзал, а я вот завтра-послезавтра тоже не пойду". И всё, понеслось. Я в "Макдональдсе", я там пью колу и так далее, то есть всё, что только что 2 недели, месяц там я пытался не делать. Вот надо как-то меня
Да.
заякорить, чтобы я вот точно возвращался в эти места, где хочу находиться и что я хочу делать. И там я вот, ну
Понимаю.
Получал бы эту пользу для организма. Мне это очень нужно.
Слушай, а, м можешь вот, да, сказать, вот какие шаги ты, в принципе, может быть, уже пробовал, а, делать к этому или вот что, может, тебе мешало тогда, можешь сказать?
Ну, какие шаги? У меня много спортивных вещей для спортзала, да, я смотрю разные видео, чтобы понимать, как заниматься, то есть я, то есть вне спортзала подготавливаюсь к тому, чтобы идти туда. У меня есть, э, смарт-часы, которые говорят мне, что я давно не двигался. Вот, и как бы это, бывает, запускает меня снова позаниматься. Но так вот я просто как бы ходил туда, и в какое-то время всё было очень просто, а потом
Да.
не знаю, то ли сложности, какие-то, знаешь, упражнения не получаются, то ли просто то, что постоянно хожу, меня начинает раздражать как-то, в каком-то странном таком ключе. Н и всё, немножко лени, и я больше, ну, как бы не посетитель спортзала. Вот, я даже пробовал оплачивать на 3 месяца вперед спортзал, вот, но просто пришло к тому, что я 3 месяца в него не ходил.
Понимаю. Да, вот это чувство, когда хочется двигаться, да, но дисциплина срывается, это это почти бывает, да, у всех. Но это самое, знаешь, естественное. Вот это раздражение на себя, да, усталость от попыток, сомнения в себе. Это да, это нормально, но это совершенно не провал. Это просто сигнал, вот, что нужно подходить мягче, а не, наоборот, сильнее, понимаешь? И вот хотела у тебя, может, уточнить, а, сколько времени в день вот ты готов вот, может быть, уделять вот этой новой привычке? Можешь сказать?
Да да, всё это есть. Ну, так как это спортзал, я бы хотел уделять не в день, я бы хотел, знаешь, ну вот, понедельник, среда, пятница- ходить в спортзал и по часу уделять, то есть просто держать себя чуть-чуть в форме, то есть чтобы не расползаться, не быть толстым.
Да, понимаю. А, вообще, м, ты имеешь право делать шаги медленно, не сразу. А, мож ты же не робот, да? М мы же все люди. Мы не можем на себя брать много ответственности, а, много на себя возлагать. Мы мы можем уставать от этого. И вот могу тебе дать такой, м, ам, совет, может быть, который те может помочь. Вот, допустим, начинать, да, с микрошагов. Вот не бегать каждый день, там, а, кажды каждый день 30 минут, а надеть, вот, допустим, кроссовки и выйти на 3 минуты буквально. Вот такие минимальные шажки не перегружают мозг, а привычка постепенно сама по себе растёт. Вот как думаешь, может тебе сможет это помочь как-то?
Ну да, да. Давай. Мгм. Мгм. Ну, в надо попробовать. Звучит, как будто сможет, да. Но Я даже не знаю, смогу ли я выйти вот на эти 3 минуты. Бывает такая лень, что просто даже просто, вот, найти эту футболку, шорты, э, и, э, выйти на в мини-пробежку <chuckles> вокруг дома бывает сложно.
Понимаю. Да.
Как-то прям, м, организм как будто просто против: "Нет, мы не пойдем сегодня туда, дома хорошо, дома тепло. Зачем нам эти, э, ощущения болевые от тренажёров?"
Да. Я п я тебя слышу, я понимаю и вижу, что твоя нервная система сейчас очень сильно перегружена и, э, она как бы находится в такой, а, э, системе, э, чтобы, э, просто хотя бы чуть-чуть расслабиться, и не может сконцентрироваться на чём-то конкретном. А, я могу тебе дать совет, допустим
Звучит как да.
Да, и м может быть, тебе поможет такой в э, совет, если хочешь рассмотреть его, вот, допустим, а, мягкие способы, вот, э, успокоить, э, систему. Допустим, дыхание, вот, на длинный выдох. Допустим, вот, вдох да вдох на 4 секунды, выдох на 6-7 секунд и повтор вот так 5-10 раз. Мозг автоматически может, вот, получать сигнал: "Всё спокойно". Вот, после вот этого кислорода может как-то перезагрузиться получится. Как думаешь, во м, подходит тебе?
Мгм. Как делать? Мгм. Мгм. Хорошо. Ну, я попробую, да, я попробую так подышать. Я просто и не думал, что дыхание может здесь быть как-то связано, но если ты говоришь, что связано, хорошо. Буду пробовать. Интересный.
Да, можно просто сделать себе больше комфорта, и тогда нервная система может сама переключиться на какую-то более важную то есть более нужную тебе, э, задачу, именно цель. Допустим, м, ещё можно рассмотреть вот что-то тёплое и комфортное. Допустим, тёплый напиток там, плед, да? А может, вот хорошо тоже может помочь душ там или тёплая ванна. Просто тепло помогает мышцам т и нервной системе как-то расслабиться, и, как бы, сосредоточение может прийти потом само по себе, как думаешь?
Мгм. Хорошо. А, ну а как ты это видишь? Я должен это делать Вот если мне лень идти в спортзал, принять душ и посмотреть, захочу или нет. Как-то так?
Нет, это просто даст тебе, а, м, перезагружение, понимаешь, чтобы ты с новыми силами мог идти к поставленной тобой цели. То есть, э, что сначала успокоиться, а потом уже что-то делать, понимаешь? Допустим, я могу тебе дать еще рассмотреть, а, такой совет, если хочешь. Допустим, фокус на процессе, а не на результате.
Мгм. Так, и как это работает?
А,. Да, вот, допустим, не думай: "Я должен стать вот, а, суперорганизованным, я должен вот сразу всего добиться". Думай наоборот, что вот я делаю это сейчас, чтобы почувствовать себя лучше. Вот процесс дает такие маленькие бонусы энергии, а не наоборот давления. Как думаешь, может, это как-то под подойдет тебе?
Ну, надо попробовать, э, не знаю даже. Не знаю насчет этого совета. Просто вот Непонятно, как его прям применить вот из-за моей лени. То есть, м, мне и процесс лень делать, и сам спорт лень делать. <chuckles> Бывает, вот прям знаешь, ну, застреваю в этом состоянии ленивом. М, вот, и но, возможно, ты права, что у меня идет перегруз из-за просто всех дел, которые я делаю.
Понимаю.
И надо попробовать, вот, <exhales> да, как-то в других областях жизни разгрузиться, чтобы у меня начал получаться спорт. Может быть, это поможет мне. Спасибо за советики.
Да. Спасибо, что вообще поделился со мной такой проблемой. Я верю, что у тебя уже есть силы идти дальше и как-то выбираться из этой ситуации, я в тебя верю и удачи тебе. И береги себя обязательно.